अ, बगारे खाने कुछ नहीं होता है ये इसमें देखिए एक आपको ए चावल तो धो के रखना ही है, अ, चावल धो के रखने में आप छोटा छोटी डली प्याज़ मतलब थोड़ी छ बहुत कम अ, थोड़ी ज़्यादा, ज़्यादा नहीं प्याज़ काटें, प्याज़ काट के उसमें ना जो अपना अदरक-लहसुन होता है मतलब अदरक का पेस्ट होता है वो पेस्ट को भूनें। मतलब भूनें इस तरीके से भूनें जैसे कि अदरक का पेस्ट तो आपको पता ही है ल लाइट ड उसका शेड येलो होता है। आप जब भूनते हैं उसे वो थोड़ा ब्राउनिश कलर टर्न होता है वो, मतलब जलाए नहीं, कोशिश ना करें कि जलाने की कोशिश ना करें, ब्राइट ब्राउनिश करें। उसके बाद उसमें उसमें ही अ, अपना कोरिएंडर और पुदीना जो होता है उसके पत्ते डालें। हाँ, पुदीना और कोरिएंडर पुदीना और कोरिएंडर, दोनों पत दोनों डालें। हाँ, दोनों के पत्ते डालना है। डालकर उसमें पानी डालना है, पानी डालकर आप उसमें थोड़ा जितना नमक आपको चाहिए उतना नमक डालिए, पानी और नमक जितना मात्रा जितने चावल लिए उस हिसाब से आप पानी नमक द तो वो जब बॉयल होने आता है वाटर, तो वो वाटर में आपको उं ये चावल डालना है। अ, चावल डालते हैं अ, तो आपको जैसे होता है ना जब आम चावल आप पकाते हैं तो आपको पानी ड्रेन अ, ड्रेन करना होता है, इसमें आपको ड्रेन नहीं करना है वो चावल में ही पानी को सुखाना है, तो इसे कहते हैं बगारा खाना, जी। मतलब हर एक हर एक हाँ, इसमें गरम मसाला का भी प्रयोग होता उपयोग होता है अ, जैसे कि अपना जैसे मैं बताया ना वो अदरक पेस्ट को आप अ, भूनते हो तो उसी टाइम पे आपको जैसे साबित गरम मसाला जिसे कि हम कहते हैं जो अ, कैरम हाँ, जो खड़े मसाले होते हैं, उसको डालना है। जी।
हाँ। हाँ। जी। हाँ। ठीक है। पुदीना डालना है उसमें। अच्छा, जी। फिर? पत्ते डालने हैं दोनों के। ठीक है। जी। हाँ। हाँ। हाँ। ठीक है। हाँ। ठीक है। अच्छा। अच्छा। खड़े मसाले जो होते हैं। जी। जी, जी ये तो काफ़ी आपने एक अच्छा तरीका बताया है लेकिन आपने कहा इसे बघारे खाने कहते हैं। लेकिन इसके साथ क्या कोई और भी चीज़ बनाई जाती है चावल के साथ क्योंकि ये तो सिर्फ़ चावल हुए?

हाँ, तो इसका कॉम्बो वो ही होता है ना अपना ये दालचा होता है या तो कोरमा होता है अ, दोनों में से कोई कॉम्बो का हम कॉम्बो में अब खाते हैं इसे। तो जैसे कि कम बजट खाने की अगर बात हो रही है, तो ये कम बजट में हम इसका ये दालचा का इस प्रयोग करते हैं, क्योंकि दाल कहीं न कहीं सस्ती लगती है कम बजट में ही आती है और ऐसा लगता है, तो दालचा होता है। उसमें हम कद्दू जो पता ही है आपको वो कद्दू के अ, टुकड़े डाल कर और थोड़े-से मीट चंक्स डालकर बनाते हैं उसको जी।
अच्छा। ठीक है। बिल्कुल। जी, जी। जी। हुँ, तो ये तो काफ़ी आपने एक अच्छा तरीका बता दिया, अच्छा ये बताइए कि ये तो रहे जो मेन कोर्स में खाए जा सकते हैं, वो अ, कम बजट में बनाए जाने वाले खाने। लेकिन खाने के बाद में देखिए मीठा भी होता है मीठा भी चाहिए होता है, तो ऐसी कोई रेसिपी बता सकती हैं आप जो कम बजट के अंदर भी बनाई जा सके मीठे में?
हाँ, ज़रूर अ, 2 होते हैं अ, 2 बना सकते हैं हमारे यहाँ प बनते हैं त्योहार में अक़्सर। वो एक है अपना सूजी का मीट हलवा अ, सूजी तो आपको पता ही है कितनी सस्ती है कहीं न कहीं अ, उसको बनाने में कितना ही लगता है ₹50 रुपए में बन जाएगी वो आराम से आपके। अ, और रही बात अपना दूसरा जो है स और एक जो सिग्नेचर डिश है कहीं न कहीं हमारे हैदराबाद की अ, सॉरी हमारे शहर की अ, जो है ये अपना ये डबल का मीठा अ, ब्रेड का मीठा है, ब्रेड भी मैंने अ अ, ब्रेड भी देखिए ₹20 में मिलती है, आप उसको भी दूध और
अच्छा। बिल्कुल। जी। जी। हाँ, बिल्कुल। जी, उसको शायद शाही टुकड़ा भी कहा जाता है, है ना?
अ, नहीं अ अ, शाही टुकड़ा में और डबल के मीठे में थोड़ा-सा अंतर होता है। अ, जैसे होता है अ, उम, शाही टुकड़े और डबल के मीठे में अंतर ये होता है कि इसमें कलर डालते हैं और उसमें कलर नहीं डालते हैं मतलब कलरिंग का फ़र्क होता है। और अ, थोड़ा-सा जो दूध होता है अ, शायद बॉयलिंग का मुझे शाही टुकड़े का नॉलेज़ नहीं है वो भी कहीं न कहीं अ, आम बात है। अ, उसमें टूटी-फ्रूटी जो स्प्रिंकलिंग होती है, टूटी-फ्रूटी और सेवियों का डाला जा सेवियों को दा ज गार्निश करने को डाला जाता है अ, शाही टुकड़े में, वो इसमें नहीं डालते हैं। ये बहुत ही सिंपल डिश बनती है, आपको
हाँ। अच्छा, क्या अंतर होता है, ज़रा बताएँगे आप? हुँ। हुँ। जी, जी, कोई बात नहीं। जी, जी। हुँ। हुँ। अच्छा, ये बताइए तो डबल का मीठा बताइए आप कैसे बनाया जाता है?